Heu, ou que tout est possible, la persévérance, heu, tu sais, tu entends des gens qui sont rescapés de de de d'histoires horribles, heu heu, des choses comme ça, en fait, il faut juste, heu, le vouloir, être patient, persévérer et je pense tu peux tout réussir avec ça, ça c'est c'est des c'est des trucs que j'ai re beaucoup retrouvé, ouais, patience, persévérance, heu heu, observation, ouais et puis même pour le sport
Mmh mh. Mmh OK. Ouais, si tu avais vraiment forgé, heu oui, ben, oui, j'imagine. <chuckles>
Ouais, c'est un peu ouais, c'est ça, pareil en sport quand tu veux réussir à
C'est ce qui t'a donné goût, heu
Ouais, bah, j'ai j'ai commencé le sport à 8 ans, j'ai toujours été sportif mais mais c'est vrai que tu te dis: «C'est un c'est peut-être ça qui m'a fait tenir aussi, le sport». C'est pour ça que j'ai tenu de marcher autant, le fait de tu veuilles être le bon dans ce que tu fais, pas pour être en compétition avec quelqu'un d'autre mais heu, moi, c'est mon corps, en fait, je vais mettre u
Oui, OK. Mmh mh.